อืม ก็คือฟังดูแล้วมันก็เหมือนเป็นแค่ช่วงนี้ด้วยไหมคะ? ที่คุณเหมือนว่า เออ ต้องตัดของ เพราะว่า เออ เทศกาล พ เป็นเทศกาลใหญ่เนาะ แล้วก็ถ้าคุณมีแขกมาที่บ้านก็แน่นอนเลยแหละ เราต้องจัดเตรียมหลายอย่างใช่ไหมคะ? เพื่อจะรองรับแขก แล้วเดี๋ยวถ้าแขกมานี่ก็เหนื่อยอีกนะ ต้องถาม ว่า ชับ จับการต้อนรับ ทำความสะอาดอะไร อีกใช่ไหมคะ?
ใช่ อือฮึ อือฮึ ถูกต้อง อือ ใช่ ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็พยายามนอกจากที่แบบว่า จะต้องซื้อของเข้าบ้านแล้วอะ ก็พยายามที่จะต้องแบบจัดบ้านให้สะอาดอยู่เรื่อย ๆ ด้วยนะ เพราะว่าเราก็กลัวว่า ถ้าเกิดว่า ปล่อยให้บ้านรกอะ พอวันที่ญาติจะมาอะไรเงี้ย โอ้โฮ เราต้องทำความสะอาดยกใหญ่อะ ก็กลัวว่า อายญาติเหมือนกันนะถ้าต้องมาแบบเห็นบ้านรก ๆ อะไรเงี้ยค่ะ ก็ช่วงเนี้ยก็พยายามแบบจะเก็บบ้านให้มันแบบเข้าที่เข้าทางมากขึ้นด้วย ของก็ต้องเข้ามา นี่ยังไม่นับรวมว่า ของขวัญที่ซื้อมาเตรียมไว้อีกเป็น 100 ชิ้นน่ะต้องมาห่ออีก ร้อย กว่าชิ้น 100 กว่ากล่องอะ เราต้องห่อกับตอนที่ลูกหลับ ใช่ค่ะ เพราะว่าสามีอินกับคริสต์มาสมาก สามีเป็นคนที่อิน อินกับเทศกาลนี้บ้าง คือตอนเนี้ยกล่องอะ มาทุกวันหน้าบ้านกล่อง ๆ เราก็ต้องวิ่งแอบไปเก็บด้วยนะ กลัวลูกเห็น อะไรอย่างเงี้ย ต้องแบบมีห้องเก็บแอบซ่อนของขวัญอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ให้ลูกเห็น แต่ว่ายังไม่ได้ห่อเลย แค่ยังอยู่ในกล่องอยู่ แต่ว่าก็คงว่า ต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่แบบ คือคงไม่ได้นอนแน่อะคืนนั้นน่ะ ต้องแบบห่อของขวัญอย่างเดียว อะไรเงี้ยค่ะ
อืม อืม อือ ๆ ๆ โอ้โฮ ข ขนาดนั้นเหรอคะ โอ้โฮ โอ้โฮ <chuckles> อืม โอ้โฮ อันนี้ก็ฟังดูแล้ว ก็ท่าทางจะเหนื่อยกันน่าดู แต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ เดี๋ยวมันก็จะพลาดช่วงคริสต์มาสไปก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหม? อันนี้อยากจะสอบถามนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ คือที่คุณบอกว่า คุณนอนดึกแบบเที่ยงคืนตี 1 อันเนี้ยคือเหมือนเราทำงาน หรือว่าทำอะไรอะคะ? ทำไมเราถึงนอนดึกอะคะ?
ใช่ ขอบคุณค่ะ อือ อืม